Damals habe ich sehr viel versucht, mich weiter zu erklären, neue Beispiele zu bringen, es vielleicht versucht, anders zu formulieren und dann hat kommt man ja in diesen Kreislauf rein, wo man's eigentlich immer nur noch schlimmer macht, ne? Obwohl man selber es gut meint, weil man einfach versucht, neue Bilder zu finden, neue Beispiele, wie man's vielleicht verständlicher machen kann. Ähm, inzwischen mache ich so was nicht mehr. Ich merke einfach, w wenn es passiert: „Okay, ich re rede hier grade gegen eine Wand oder das Verständnis ist nicht da. Ich lasse das jetzt erst mal.“, oder sage dann auch so: „Ich glaube, das bringt jetzt hier grade nichts mehr. Lass uns noch mal wann anders drüber sprechen oder wenn's wieder alles ’n bisschen ruhiger ist.“, ähm, damit man auch dem Ganzen ein bisschen Raum gibt. Also, so versuche ich's heutzutage zu lösen, ja.
Mhm. Hm. Mhm. Hm. Hm, okay, also, da wür würdest du sagen, die Alternativen, wenn halt, sage ich mal, ähm, die eigentliche die eigentliche Methodik nicht fruchtet, ist die Alternative dann erst mal so 'n bisschen Zeit zu lassen, 'n bisschen Abstand dem Ganzen zu lassen und, ähm, d äh, entweder dann es noch mal zu versuchen, oder wenn man halt merkt, es funktioniert gar nix, es dann allgemein einfach zu lassen.
Mhm.